เฮ้ย! หลานเนี่ย ครูอะส่งงานมาให้ดูอะ เรียก เรียกให้ดู อะไรเงี้ย ว่าทำงานศิลปะ ระบายสีแดงหมดเลย อะไรเงี้ย ทั้งเล่มเลย อะไรเงี้ย ผมก็แบบว่ามันผิดยังไง? อะไรอย่างเงี้ย ก็ยังงง ๆ อยู่ ไรเงี้ย ก็ระบายสีแดงหมดเลยอะ ระบายสีแดงอย่างเดียวแค่ ทั้งเล่มเลย แต่เขาไม่ถามเลยนะว่า ลูกเขาระบายสีแดงเพราะอะไร? เพราะ
อื้อฮือ ค่ะ คะ เออ ทำไมถึงระบายเป็นสีแดง อย่างงี้? เขาคือเด็ก อา มีเหตุผลทางด้านความรู้สึก อะไรแฝงอยู่ถูกไหมคะ ตามความคิดของคุณ?
ใช่ ใช่ แต่ว่าเขา ไม่ ไม่ ไม่ถาม ไม่บ่น แล้วเขา หลานผมก็ไม่ตอบ ม น่า น่าจะฟีลเหมือนผมอะ เออ เหมือน เหมือนความรู้สึกผมอะ บอกว่า เออ ตอบไป ก็ ไม่ ไม่ได้อะไร เงี้ย เหมือนถ้าพูดไป น่า น่าจะโดนบ่น อะไรเงี้ย ก็เลยเงียบไว้ พอพ่อเขากลับไป แล้วผมก็เลยแบบ เออ ถามเขาว่า "เฮ้ย! เธอทำไมถึง เอ่อ ระบายสีแดงเหรอ?" อะไรเงี้ย อ๋อ เขาบอกว่า เขา เขาชอบสีแดง ผมก็เลยถามว่า "อ้าว! ทำไมชอบสีแดงสีเดียว?" อะไรเงี้ย เขาบอกชอบสไปเดอร์-แมน คือบางที ร เรื่องมันมีแค่นั้นน่ะ เออ มันก็เลยเป็นสาเหตุที่เขาระบายสีแดง ใช่ เออ แต่ว่า
อือ อือฮึ อือฮึ อ๋อ ค่ะ ก็คือแค่ท่านชอบสีแดงเนาะ ค่ะ อืม ก็คือ คือเป็นแค่เป็นสีที่ชอบที่สุด แล้วก็ในหัวเขาอาจจะไม่ได้มีการคิดว่า สีนี้ต้องไปตัดกับสีนั้นอะไร คือเขาไม่ได้มีหลักตามเหตุผล อะไรอย่างงี้ ถูกไหมคะ?
อะฮะ ใช่ ใช่ เพราะว่าเขา 3 ขวบกว่าเอง เขากำลัง 4 ขวบ อะไรเงี้ย มัน มันหาอะไรมากกว่านั้นไม่ได้แล้ว อะไรเงี้ย เราก็ต้องมาดูว่า ไอ้ตรงที่เขาระบายอะ มันเลยกรอบไปมากขนาดไหน เพื่อดูว่า เฮ้ย! ผมอะ อย่างตัวผมอะ ผมก็ไม่ได้ไปว่านะ ดูแค่ว่าเขามีสมาธิประมาณไหน อะไรเงี้ย เออ แค่ อยากรู้ว่ามีสมาธิประมาณไหนเฉย ๆ อืม
ค่ะ อือฮึ ค่ะ จริงค่ะ ครอบคลุม อือฮึ ค่ะ ค่ะ คือถ้าเกิดเขาเป็นเด็กเล็กเนี่ย จริง ๆ แล้ว อาจจะไปโฟกัสเรื่องการใช้สมาธิ ในการ ทำ ทำงานบางสิ่ง บางอย่างของเขา หรือว่าการฝึกกล้ามเนื้อนิ้วมือนะค่ะ การระบายสี อะไรอย่างงี้เนาะ ตามพัฒนาการตามวัย ค่ะ
ใช่ ใช่ เออ ใช่ เพราะผม เออ ผมว่า บาง บางครั้งมันยังมีอะไรแบบเก่า ๆ มากเกินไป อย่างเนี้ยถ้าอย่างเรื่องศิลปะที่ผมพูดไปเมื่อเกีัยอะครับ ผมรู้สึกว่า เฮ้ย! โอ้โฮ! อ เด็ก ลูก ลูกคุณ ไม่ใช่ ปิกาโซ จะให้แบบไปขนาดนั้นได้ยังไงอะ นี่ นี่มันเด็ก อะไรอย่างเงี้ย เออ คุณอะ เออ จะเกินไปหรือเปล่า? อืม
ค่ะ <chuckles> ค่ะ เออ อืม ค่ะ ค่ะ ก็อาจใช้แบบต้องการแบบค่อย ๆ สอนไปเนาะว่า โอเค สีที่เราชอบ คือสีเนี้ย อืม <chuckles>
ใช่ อันนี้เขาไม่สอนด้วยไง เออ อ เนี่ย อันเนี้ย คือ อันนี้ อันนี้ เออ เหมือน เหมือน เหมือนไปแทนที่บ้านตัวเองนะ แต่ว่า พูด พูดให้เห็นภาพง่าย ๆ อย่างเงี้ย คือ คือน้องชายผมอะ เอ่อ เปิดร้านตัดผม ใช่ไหม แล้วก็ให้ลูกเล่นโทรศัพท์ เล่นอะไรเงี้ย แล้วก็มีคุยเล่นกับลูกบ้าง มีให้หยุดบ้าง อะไรเงี้ย แต่ไม่ได้เล่นตลอด แต่ก็คือเหมือนเล่นตลอด อะไรเงี้ย แต่ว่าตัวเขาก็นั่งเล่นโทรศัพท์ แล้วก็รอลูกค้า แล้วก็
ค่ะ อืม ค่ะ

ใช่ เขาติดไปเลย แล้วคือ แต่คือ เอ่อ พูด มัน ม <tsk> มันเหมือนบุลลีหลาน แต่ว่า <chuckles> ไม่ได้บุลลีนะ มัน ผมมองว่าน่ารัก หลานผมไม่ได้ฉลาดขนาดนั้น น่ะ ที่จะแบบว่าถ้าจะเรียน จะขยันเรียนน่ะเป็นเหมือน เหมือนกันทั้งบ้าน น่ะครับ ผู้ชายบ้านเนี้ย อะไรเงี้ย เออ ผู้ชายในตระกูลเนี้ยไม่ ไม่ค่อยขยันและไม่ค่อยสนใจ แต่ว่าเขาก๊อบปี้แล้วก็ติดไปเลยอะ เออ คือไม่ได้ เรียนด้วยความ ฉลาดน่ะครับ อือ ผมไม่รู้จะใช้คำว่ายังไง? เออ ไง แต่ว่าเขาทำความเข้าใจเหมือนผม
ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ <chuckles> ค่ะ <chuckles> โอ้โฮ! โชคดีมากเลยนะคะ <chuckles> อย่างว่าสมองของเด็ก เขาก็แบบซึมซับอะไรได้ไวด้วยนะคะ เขาอาจจะแบบได้ฟัง ๆ แล้วเขาก็อาจจะแบบว่า ยังไม่ชินกับสำเนียงไทย อย่างเราอาจจะโตมากับสำเนียงไทย มันทำให้เราอะ ชินกับสำเนียงไทยแล้วมันเปลี่ยนยาก แต่ทีนี้พอเขาได้โตมากับสำเนียงต่างชาติอะค่ะ เขาก็เลยไปในทางนั้นเลย โดยที่แบบว่ามันไม่ได้ต้องฝืนมาก อันนี้คือถือว่าเป็นโชคดีของเขาเลยนะคะเนี่ย แล้วอย่างเรื่องการเรียน อย่างเงี้ยอะค่ะ คิดว่า พ่อแม่อะค่ะควรจะมีบทบาทกับเรื่องของการเรียนของลูกเนี่ย มากน้อยแค่ไหนคะ?
อะฮะ ใช่ ง ใช่ไง ใช่ไง ใช่ จริง ๆ อะ ผมอยากให้พ่อแม่มีบทบาทใน ในเรื่องอื่นมากกว่าการเรียน ผมรู้สึกว่า เออ เด็ก ๆ อะ มันเหนื่อยมากพอแล้ว ที่โรงเรียน อะไรเงี้ย แต่ว่าถ้าไปโรงเรียนที่มันเป็นโรงเรียนเล่นแบบหลานผมอะก็โอเค กลับบ้านมาค่อยมาเรียน อย่างเงี้ย เออ พ่อ พ่อแม่อะเจอ จะต้องมีบทบาทในการอธิบาย เพราะว่าบางทีอะครับ ครู อะ เราก็ต้องเข้าใจว่า ครูก็สอนได้ไม่ทั่วถึงหรอก เออ ครูไม่กี่คนต่อ เด็ก ต่อเด็กตั้งหลายคน ผม ผมเจอหลานคนเดียว ผมก็ โอ้โฮ! แทบจะกินยาไมเกรนแล้วเหมือนกันแหละบางทีอะ ทำ ทำ ม เจ้าหนูทำไมเหลือเกิน อะไรเงี้ย เออ คำถามเยอะเกิน อะไรเงี้ย อืม จะไปเป็น Einstein ยังไงก็ไม่รู้โต ไป อืม เราก็เข้าใจครูเขาอะ
อือ ๆ หือ ค่ะ อือฮึ อ๋อ อือ อืม ค่ะ ใช่ค่ะ <giggles> ขนาดหลานตัวเองงี้ด้วยนะ <chuckles> ค่ะ อืม อ ค่ะ ใช่ ๆ 3 ขวบ เป็นวัยที่แบบกำลังถามตลอดเวลาด้วยนะคะ
อืม